Anladım. Peki böyle şey oldu mu hiç? İşte, hani kestireyim, eee, deyip bazen insan böyle 4 saat, 5 saat uyuyabiliyor ve uyku düzenini gerçekten mahvediyor. Eee, bununla alakalı hiçbir sınavın oldu mu, işte herhangi bir problem yaşadın mı tekrar uyku rut tekrar, eee, yerine getirmekle alakalı, eee, bir şeyin var mı, bu stratejin var mı daha önce yaşayıp gözlemlediğin?
Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, benim öyle aslında, eee, bö 3-4 güne falan uzanan, böyle bir uyku düzeni problemim falan olmadı. Ben onu genelde hani 2 güne falan toparlayabiliyorum. Ama şöyle bir sıkıntım oldu: Eee, ben çok su içmeye çalışıyorum, eee, sağlık için falan filan. Bazen böyle artık o, eee, s vücuttaki o suyu ayarlayamıyorum, sürekli böyle gece tuvalete falan kalkıyorum böyle saat 4'e karşı, 5'e karşı falan böyle. Ya, öyle l lanet bir saatte de uyanıyorum ki yani uyusam zaten 1,5 saat sonra uyanacağım, evet, şey falan. O yüzden mesela ben, eee, onu hiç sevmiyorum. O yüzden böyle baktım 1 gün, 2 gün falan böyle tuvalete kalktım üst üste. Hemen böyle ertesi gün, ge yani gece akşamüstü saatlerde su içimimi tamamen böyle durdururum su içmeyi. Hiç tuvalete kalkmayayım falan filan diye. Çünkü uyanmak benim çok canımı sıkıyor. Eee, ondan sonra uyuyamıyorum da kolay kolay, öyle bir sıkıntım var. Hatta Evet, evet, mesela şey yaparım hani s çok susadım kalktım ya da, eee, tuvalete gideceğim kalktım falan böyle, hiçbir ışığı açmam. Hani olabildiğince böyle karanlıkta böyle, kör topal, çarpa çarpa giderim böyle. İşimi görürüm. Eee, hiç açılmayayım yani, o gözüme bir ışık girmesin isterim açıkçası. Hele zaten gün doğduysa bir daha uyuyamam. O geçmiş olsun.
Süper. <chuckles> Tuvalete kalkmak, peki. Uyusan uyumuyor, uyansam ı ne yapacağım? Evet. Kik uyanmayayım diye. <chuckles> Mantıklı. I hı. He, tekrar uykuya dalmak zor oluyor senin için. <chuckles> Uy şey, aynen gö uy uykun açılamasın. Çok mantıklı.